E, tabii, tabii. İlk önce
Hani, insan kaynakları dışında, eee, direkt yöneticiyle de tanışılıyor o zaman.
Tabii. Tabii ki. Önce şöyle başlıyor. Önce, insan kaynakları seninle görüşüyor, seninle görüştükten sonra işte sana sınavlar gönderiyor senin teknik bilgilerinle vs. ve kişisel yeteneklerinle alakalı. Eee, kişilik testi yani. <giggles> Ondan sonrasında, eee, bir başka bir mülakat oluyor. Bu molâ mülakatı genelde yöneticinle yapıyors Hı hı, aynen.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, evet. <giggles> Hı hı. Yöneticilerle. Çünkü yönetici kendi çalışacağı kişiyi kendi seçmek istiyor, eee, gibi bir durum oluyor. Eee, peki
Evet, aynen. Aynen.
Hani, d eee, yeni bir i d aslında, emm
Hıh.
Bak, bunu s soruyu toparlayamadım. Dur, nasıl toparlayayım. Şöyle sorayım. Eee, sence esneklik mi
Hıh. Hı hı.
hani iş hayatındaki şeyi yaratıcılık mı, özgürlük mü? Eee, hangisi senin için daha etkili işte?
Hı hı. Hımm, ya, bunların hepsinin dengeli olması lazım. Esneklik önemli çünkü, yani, benim için en azından. Ben mesela bir yönetici yani, müdürden ziyade liderle çalışmayı seviyorum. Yani bana yönlendirsin ama benim o çıktıyı nasıl vereceğime ben karar vereyim istiyorum. Yani, bu benim yaratıcılığım. Evet, yani, öyle ü seviyorum. Eee, onun dışında mesela esneklik olarak, eee, o bu yaratıcılıkta, esneklik olarak da mesela çalışma saatleri gibi bir esneklik olabilir ya da çalıştığım yerle ilgili olarak olabilir. Bu da benim için çok önemli. Benim motivasyonumu %100 etkileyen bir şey. Hani, onun için de, yani, bu değerlerin hepsinin bence dengede olması lazım. Hiçbirine bu öncelikli diyemem açıkçası ben.
Hı hı. I hı. Hıh. Hıı. Hı hı. Tamam. İnsan odaklı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Tabii. Hı hı. Evet, evet. Hepsi hepsi senin için çok kıymetli o zaman.
Hı hı. Evet.

Vallahi yurt dışında herkes kendi işine bakıyor ya yani. Ya, Türkiye'de bizim mesela çok rekabet oluyordu. Yani, ben anlamıyorum. Yani, eee, ortaya bir pozisyonu böyle ödül gibi atıyorlar, herkes kapışma moduna giriyordu. Burada o yok.
Hımm. Evet. Evet. Hımm. Avrupa'da böyle değil mi? Bu burada
Değil. Yani, en azından benim benim çalıştığım şirketlerde böyle değildi, hani.
Niye değil peki? Yani, niye farklılaşıyor orada?
E, yani E, ya he Kim iyiyse rolü o alıyor. Yani adam kayırma yok. Hani, eee, em testlerden geçiyorsun. E, başarın zaten şeyden belli. Yani yaptığın işi sadece yöneticin değerlendirmiyor. Karşı taraftaki insanların dönüşleri önemli. Yani o kadar çok kriter var ki senin başarılı olabil sayılabilmen için. Yani bir insan o kriterleri yaptıysa, aldıysa zaten a alsın o rolü. Yani, tamam, ben olmamışım, daha iyisini olayım, yani olmam gerekiyormuş derim, yani, ama Türk
Anladım. Hı hı. Evet. Evet. Tabii, tabii. Evet. Hı hı. O zaman, eee, evet. Tabii. Tabii. O zaman o standartlar, emm, senin için çok daha önemli. Eee, o kadar gergin belki ortamda çalışmak, eee, işe motivasyonu da azaltıyordur diye düşünüyorum. Yani, değil mi?
Hı hı. Tabii, tabii. Hımm, yani. Çok. Yani, Türkiye'de ı dıj e evet. Yani.
İşe gitmek istemek, istememek gibi durumlar da ortaya çıkarıyordur.
Aynen. Aynen, aynen. Oluyordu yani böyle şeyler, eee, kesinlikle motivasyonu çok etkiliyor. Ya, bir de bunun şöyle bir durum var, bilmeyen insan bunu anlamıyor da ben şimdi bu ortamı gördüğüm için geri dönüp bir daha o ortamda mesela çalışamam gibime geliyor.
Hı. Evet. Hı hı. Tabii. E, çünkü sen kıyas yapabilirsin artık.
Evet, aynen. Daha iyisini gördüğün için daha kötüsüne dönmek hâliyle olmaz.
Sen artık Tabii tabii. Sen artık kıyas lüksüne sahipsin. Eee, hepsini yaşadın, biliyorsun. Her şeyden önce bana anlattıklarından anladığım kadarıyla artık ne istediğini gerçekten biliyorsun. Değil mi, nerede olmak istediğini ya da bir yerde neden asla olmayacağını da biliyorsun.
Hı hı. Hı. Evet. Hı hı. Evet. Aynen öyle.
Çok çok açık yüreklilikle anlattığın için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti.
Ben te Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ederim.
Çok iyi şanslar sana iş hayatında. Hep iyi insanlarla karşılaş.
Teşekkürler.
Görüşürüz.